Emm, yani, ya açıkçası yazmıyorum. Çok eskiden günlük tutardım, eee, ama yani genelde ben eşimle sohbet ediyorum öyle bir şey olduğunda stres yaşadığımda. Çünkü en çok ona yansıtıyorum, stresli anımı yakınımda en çok o olduğu için. Evet evet, kesinlikle öyle, eee, ama o da benim bu aceleci yani biraz mükemmeliyetçilik oluyor galiba. Biraz da o yüzden strese maruz kalıyorum, hani her şeyi düzgün yapmak ya da zamanında yapmak, eee, o da strese sokuyor maalesef. O da bunun farkında olduğu için sakinleştirici şeyler yapmam için <chuckles> telkinde bulunuyor. Bana iyi geliyor yani onunla sohbet etmek ya da yürüyüş yapmak. Gerçekten iyi geliyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, ilk kişi kimse değil mi? <giggles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Yani, evet. Yani, ben, emm, kendi adıma şunu öğrendim aslında. Hep bir sonra, yani o şu an beni strese sokan şey her neyse, eee, onu tamamladıktan sonra ve hayatından çıkardıktan sonra bir şekilde halledip, işte, diyelim ki sen iş buldun Emm, ııı, sonraki adımda o st stresli hissedeceğin konu muhakkak yeniden seni buluyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet! Evet, başka bir şekilde <chuckles> karşına çıkıyor. Evet, çok doğru.
Başka bir şekilde, yani, mesela, işte, sen iş buldun diyelim ki, eee, orada da, işte, stresli bir, eee, iş hayatın olabilir. Yani belki bir sonraki konuşmada iş bulduktan sonra senin stresli hayatını konuşuyor olabiliriz. O yüzden evet, benim kendi adıma hep böyle bir yorumum var: Evet, şu an sen bunu yaşıyorsun ama bu geçecek. Eee, ve bir sonraki adımda yeniden seni strese sokan bir şeyler olabilir. Eee, bu stresli anları azaltmak adına aslında neler yapabiliyoruz, eee, kendimizi nasıl eğitebiliyoruz, nasıl yönetiyoruz o stresli anı? Aslında ben biraz daha bunlara odaklandığım için, işte, anda kalmayı tercih ediyorum.
Tabii, kesinlikle olacaktır! Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle olacaktır. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, çok doğru söylüyorsun. Hı hı. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu bu bu an bitecek yani bu stres geçecek ve daha sakin olacağım, daha, ııı, relaks olduğum bir anda yaşayacağım. O yüzden kendimi çok üzmeye gerek yok, stresli olmaya gerek yok diye sürekli, eee, düzeltmeye çalışıyorum ama. <chuckles>
Hı hı. Bitecek. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle! Muhakkak geçiyor, yani. <chuckles>
Hı hı. Evet, <chuckles> umarım daha Ben teşekkür ederim. <chuckles>
Çok teşekkür ederim!